Aslında senin için, eee, ev diyebileceğin, yuva diyebileceğin, iii, sevdiklerin olduğu yerler, eee, seni kendini oraya ait hissettiriyor, anladım. Peki, şimdi, böyle, bir tanesini düşünsek, eee, yani, eskilerden bir yer de olabilir. Mesela, eee, bir somut örnek üstünden gidersek, hani, çok, eee, senin de anlatman daha kolay olur diye. Eee, şimdi bu yeri ilk ne zaman, nasıl ev gibi hissetmeye başladın? Böyle aklında kalan bir anıdan, eee, anlatırsan neler anlatırsın bana? Neresiydi?
Hımm. <tsk> Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Eee, y Hı hı. Ya, biraz daha aslında ben, eee, işte, yurt dışına taşındığımda 5.5 yıllık bir ilişkim vardı. Biraz, eee, biten bir, eee, yani kapısı kilitlenen bir evden bahsedeceğim şimdi. <laughs> Eee, evet, yani, yakın eee, yakın bir zaman değil aslında, 2 yıl da oldu sanırım, ııı, zaman da hızlı geçiyormuş şimdi düşününce. <chuckles> Yani, eee, o, ımm, ve, hani, Türkiye'de kalmıştı, eee, o zamanki erkek arkadaşım ve, hani, emm, ileriye dönük planlarımız da vardı. Sonra, işte, bir şeyler oldu, ayrılmalar oldu ve ben gerçekten kendimi yuvasız hissettim.
Hımm, hadi bakalım. <chuckles> <chuckles> Evet. Yani buraya geldiğin için mi ayrıldın yoksa ayrıldın sonra buraya gelmek tesadüf mü oldu? Buraya derken olduğun ülkeye yani.
Hı hı. Eee, yok, i evet, yani İtalya'dayım. Iıı, İtalya'dayken bizim, eee, ilişkimiz bitmişti. Eee, yani, tabii sırf sadece buraya geldim ve, hani, olmadı anlaşamadık gibi değil, birçok, ııı, yıpratıcı şey de, eee, olmaya başlamıştı, eee, ama, yani, hani, kişiden bağımsız olarak benim deneyimim anlamında, eee, gerçekten, hani, o ı ımm, işte, o benden ayrılmıştı ve yuvama dönmeme izin vermiyor gibi bir düşünceye kapılmıştım ben.
I hı. Peki. Imm, k aslında sen onu, eee, kendini oraya ait hissediyordun, İtalya'da geçici süreli olduğunu ııı, olduğunu hissediyordun ve sonrasında bu ilişkiyi bitirdiğinde, eee, biraz böyle, eee, nereye ait olduğunu, eee, karıştırdın biraz köklerinde, eee, sanki sarsılmalar oldu gibi hissettin, doğru mu? Peki neden, eee, onunla olduğun yeri, eee, ev gibi hissettin? Neden oraya ait hissettin kendini tam olarak? Sebep neydi?
Evet. Evet. Hı hı. Evet. A, kesinlikle. Hı hı.